Ты знаешь, их очень много, но да, мне в любом случае, м, нравится новые места посещать, потому что это всегда что-то новое, и природа, она прекрасна в разных странах. И, м, ты знаешь, даже в самых таких вот развитых можно найти какой-то дикий уголок, именно природный, а, где и где человек не вмешивался. И вот это нравится. И таких мест просто очень много, где есть зелень, особенно если это место, м, вот знаешь, вода есть. Озеро- это очень красивый вид для меня. А речка, пусть даже какая-то там полтора метра, но которая журчит по камням. Это тоже вот какой-то такой невероятный журчащий звук, он так успокаивает, вот именно когда ты находишься на природе. А вот, нап например, музыку дома мне не нравится слушать, ни водопады, ни ручей. Я вот такое за собой наблюдала.
Мгм. Конечно. Мгм. Мгм. А, ну это нь не работает, да? Потому что, да, бывают действительно какие-то такие звуки природы, <chuckles> которые тебе, ну, по идее должны создать вот это тоже какой-то немножко ложное, конечно, ощущение, а, спокойствия.
Д для меня нет. Да. Мгм. Мне очень, м да, мне очень нравится, когда вот это если река или озеро, чтобы оно было прозрачным, какого-нибудь бирюзового или изумрудного цвета, потому что бывает, да, например, коричневого- как-то я, ну, так вот меня это не за не зажигает.
М, да, это потрясающе, это красота. Ну да, это нь нет, не так впечатляет. Не так впечатляет.
Да, а какая-то невероятная прозрачность. Я просто вот стою, э, реально всегда как завороженная, как будто я 1 раз эту воду увидела, не знаю, на меня вот так действует.
Мгм. То есть тебе прям, э, тянет к воде, да, каким-то таким источникам. А если они присутствуют в, вот в этом природном месте, а куда ты приехал, то это, скажем так, добавляет ещё больше какой-то атмосферы, которая тебя успокаивает.
Мгм. 100 %, да, вода в природе, она успокаивает, прозрачность, она как-то вот тоже завлекает своей невероятностью.
Мгм. Мгм. М, она показывает, наверное, вот природность как раз-таки, нетронутость, что это что-то, да. Слушай, здорово, потрясающе, было очень интересно, а, поговорить с тобой на эту тему. Большое спасибо, что поделилась своими мыслями.
Наверно, так в моей голове. Мгм.